แน่นอนครับผม คือผมอะไม่ค่อยไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์นานมาก ๆ แล้วนะ ก็คือผมรู้สึกว่า ดูที่บ้านอะมันเป็นส่วนตัวกว่า ไม่ใช่ไรหรอกครับ บางทีอะเราเป็นผู้ชายด้วย เราก็ไม่อยากให้คนอื่นอะเห็นในมุมที่เราอ่อนไหว บางทีหนังอะมันทำมาซึ้งเลย <chuckles> บางทีเราอยากจะร้องไห้ บาง ผมเคยนะบางทีอยู่ในโรงอะ เราก็ต้องทำเป็นแบบเข้มแข็ง แบบว่ายิ่ง ยิ่งไปดูหนังก็สมัยก่อนก็ต้องไปกับสาว ใช่ไหม ต้องไปกับสาวที่เราชอบ อย่างเงี้ย โอ้ จะไปร้องไห้ต่อหน้ามันก็ไม่ได้ด้วย อะไรอย่างเงี้ย แหม เราก็ต้องแบบว่า บางทีต้องแอบเก็บมานอนร้องไห้อยู่ที่บ้านเลยนะ โอ้โฮ อารมณ์มันค้าง <chuckles> เออ อา ใช่ มันแบบ ก็มันเขินน่ะ มันเขินน่ะ เราเป็นผู้ชายอะ เออ มันจะไปร้องไห้กระซิก ๆ อยู่ในโรงเนี่ย มันก็ไม่ใช่อะ เออ อือ แล้วหนังสมัยเนี้ย ก็เรียกน้ำตาเหลือเกิน ใช่ไหม โอ้ ใช่ครับ
อืม ครับ ครับ อ๋อ ใช่ครับ ๆ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ อือฮึ ใช่ครับ เหมือน keep look ว่าแบบเดี๋ยวเห็นมุมอ่อนแอ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ ใช่ครับ มันก็เป็น ครับ ใช่ครับ หนังเดี๋ยวนี้แบบเขาเรียกว่า เรียกเป็น เซนซิทิฟ ทำเรื่องแบบครอบครัวกับคนรักเยอะนะครับช่วงนี้
มัน บางที ไม่ใช่ อา ไม่ใช่แค่เรื่องคู่รักหรอก บางทีเรื่องเพื่อน เรื่องสัตว์เลี้ยง อะไรอย่างเงี้ย ค คนเราก็อ่อนไหวแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน ใช่ไหมครับ โอ้ วันนี้สนุกมาก ๆ เลย ได้ ได้คุยเรื่องมุมมองนะครับผมที่มีเกี่ยวกับภาพยนตร์ แล้วก็อิทธิพลต่อสังคมนะครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ
ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ครับ ครับ ครับ ครับผม ขอบคุณครับ แวะมาเจอกันนะครับพี่ครับ ครับ สวัสดีครับ
ครับ สวัสดีครับ